結構、ちょっと、個人的にメンタルがやられる時とかっていうのが、なんか、時々あるなっていう風に思ってて、やっぱり、なんかなんか、常々、なんか、一定の気持ち心持ちで、なんか、あの、いれれば、やっぱり毎日の、なんか、パフォーマンスとかもあまり変わらずいけるのかなっていう風に思ってはいるんですけど、いや、ほんとに、なんか、と時々、ちょっと、めちゃくちゃメンタル落ち込んで、なんか、人にほんとに会いたくないくなる時がんあって、なんですけども、とはいえ仕事も普通にフルタイムの仕事がね、月曜日から金曜日まであるんで、ま、そういった時でも全然会社には行かなきゃいけない、けどやっぱり、ちょっと、パフォーマンスは、なんか、明らか、ちょっと、下がってる感じするなっていう風には思う時があって、どうやったら、なんか、そういう感情の、なんか、波っていうのを、なんか、乗りこなすことができるのかなっていう風に思って、ちょっと、できればね、アアドバイスとかあればって、か感じなんですけど。
うん。 ええ。 うーん。 ええええ。 ああ、わかります。うーん、ありますよね、そういう時。 う、うん。 ええ。 う、うん。ええええ。 ええ。 あ、わかりました。ぜひアドバイスさせてください。ちょっと、具体的に聞いてもよろしいですか？
うんうん。 あ、はい。
ええ、どのような時、感情の波を強く感じる感じられます？
いや、これがですね、なんか具体的に、なんか、こういう嫌なことあったら、なんか、あの、嫌なことあって、なんか、そこから、うじうじうじうじだったら結構わかりやすい感じはあるんですけど、割と、なんか、あの、そうですね、なんか、昔の嫌な記憶からストックされてる記憶っていうのが自分の中にあるじゃないですか。なんか、それが、なんか、時々バってきて、ううってなる時があるんですよね。
ううん、うん。 うーん。 ええ。 あ。 うん、なるほど。うんうん、はい。 うーん。 ああ、もう、突然思い出しちゃってってことなんですね。
いや、そうですね。でも、だんで、なんか、昔からのストック記憶からグーってくるんで、そこがそれが理由で、なんか、めちゃくちゃ長く、なんか、メンタル落ち込んでるってことはないんですけど、なんか、それ爆発した時は、ま、1日ぐらいはちょっと凄い、なんか、ああ、人と関わりたくないってなるなっちゃうんですよ。はい。
うーん。 うーん。 ええ。 ああ、なるほどね。うーん、そうなんですね。その時ってどうやって回復されてます？いつも。
いや、こう、なん回復っていうよりかは、もう、なんか、行くとりあえず会社行かなきゃいけないのは行けないんで、ま、とりあえず、ま、ちょっと、メンタル、うん、うわってなりながら行くんですけど、やっぱり、なんか、どうにかなってない状態で仕事しちゃってる感じではありますよね。うん。
うんうん。 ええええ。 ああ、なるほど。その、気分が落ち込んでいる原因は仕事だったりとかします？